Hm, ja, ähm, also, meine Mutter, die hatte irgendwann mal 'n Game Boy gehabt Anfang der 90er, wo ich 4, 5 war, glaube ich, und die hat immer Tetris drauf gespielt.
Mhm. Okay, das ist ja auch cool, ne?
Und habe ich dann irgendwann mal in die Hand genommen und ich fand das ganz toll. Ich muss aber sagen, bis heute das Tetris auf 'm Game Boy, das ist immer noch so 'n Spiel, wo ich immer mal wieder gerne zurückkehre, ne?
Mhm. Naja, das glaube ich. Mhm. Das glaube ich, ja.
Und damit f damit fing's dann halt so langsam an, genau.
Mhm, mhm.
Habe ich irgendwann mal 'n Super Nintendo bekommen, ja. Und Freunde hatten dann auch Konsolen, genau. Na ja, ist das immer so
Ja.
immer so da geblieben. Ich hatte auch mal 'ne Phase, wo ich studiert habe, da habe ich da mal paar Jahre eigentlich gar nicht, äh, gezockt.
Okay. Mhm.